Qu'est-ce qui empêche? Personne, heu, est obligé de payer hein. C'est quelqu'un qui le met en gratuitement sur internet, comme YouTube. Il y a quelqu'un qui parle de ça. Avec plusieurs épisodes, voilà.
Ouais. Mais la personne, il va pas le faire. Heu, f il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a des formateurs professionnels non, non, non, i non, oui, tout le monde peut le faire, j'entends bien, mais il y a un truc à savoir c'est qu'il y a des formateurs professionnels, il y a des personnes qui ont aucun diplôme et qui ont juste, heu, qui qui sont juste bons dans le domaine, quoi. C'est différent! C'est différent dans le sens où la personne qui qui a juste des compétences dans le domaine va vous donner des astuces, va vous, heu, va vous dire voilà, comment, heu, comment faire-ci, comment faire-ça. Mais le formateur, c'est autre chose en fait, c' la qualité de formation n'est pas le même et heu, les astuces ne sont pas les mêmes, les cours ne sont pas les mêmes.
Heu, tout le monde peut le faire. Oui, c'est ça, tout le principe de la de l'usage des technologies, c'est que
Bah justement, on paie la personne pour sa pour son temps. Le temps, c'est de l'argent, en fait.
autant on autant quelqu'un ou autant oui le mmh, heu, si vous voulez le vendre le temps où vous êtes libre de le vendre. Mais quand quelqu'un
Le temps, c'est de l'argent.
Heu, oui on peut dire ça, mais vous pouvez aussi, heu, heu, c'est pas une obligation non plus de vendre, vous pouvez, heu heu, mettre à disposition des conseils gratuitement, vous pouvez, heu, conseiller quelqu'un.
Ah mais si, si c'est même un marché en fait, c'est un marché.
Ben, le marché, heu
Il y a même des gens qui le demandent, il y a
Oui, il y a l'offre et la demande. Mais il peut y avoir aucune offre et aucune demande et pourtant un plaisir de partager, heu, de conseiller ou de de de mettre un contenu sur internet. Par exemple, un conseiller en programmation, heu, ça n'a jamais été payant de mettre en ligne une vidéo sur internet, c'est gratuit.
Bah oui.

S pouvais exercer une profession, heu, sans, heu, demander de l'argent comme par exemple un médecin qui
OK, et la maison, c'est qui qui paye?
un médecin qui sauve quelqu'un, il ne demande pas de payer, il le fait parce qu'il peut.
Non mais, c'est pas logique. C'est en fait, c'est pas logique dans le sens où, heu, vous avez voilà, vous avez des choses à payer. Vous avez votre maison à payer, vous avez des forfaits à payer, une assurance, une voiture, je sais pas. Mais, heu, dans tous les cas, on a tous ces choses à payer. On peut pas se dire: «Ah mais c'est mon métier, j'ai j'ai fait j'ai un master, j'ai un doctorat dans tel métier. OK, je fais du bénévolat.» OK et il y a qui, qui paye tout ça?
Heu, vous pouvez vendre une formation sur internet sur votre site in internet, je sais pas, heu, 35€ la formation ou beaucoup plus cher donc
Bah justement! Je répond à votre question, parce que vous m'avez demandé pourquoi payer une formation. Justement, c'est pour payer le formateur parce que le formateur, heu, s
Et pourquoi vous devez le payer? Vous devez pas le payer, c'est gratuit. Bah vous pouvez le payer, oui, vous le faire un don aussi, heu, sur la plateforme. Il par exemple il affiche, il vend des formations, d'accord. Mais pour autant, il y a aucune obligation de payer. Si ils se trouvent, heu, gratuitement sur internet. C'est ça, ce qui change sur les plateformes, déjà une plateforme e-learning
Bah, il a des choses à payer. Bah, si on intègre la formation, oui, c'est obligé de payer, quoi.
Ah non! Non parce qu'internet c'est pas un site, c'est beaucoup de sites.
Bah si! Si on intègre, heu, la formation, c'est obligé de payer, c'est ce que j'ai dit.
Ah beh, vous heu, vous avez le choix de payer, mais c'est pas l'obligation. C'est ça qui change, la diversité des contenus sur internet, c'est qu'il y a des contenus gratuits et d'autres payant, donc pourquoi devoir payer celle-ci? Parce qu'on vous l'a dit? Parce que, le fait de payer c'est un sentiment de supériorité et vous s vous avez l'impression d'apprendre plus? Ou parce que c'est gratuit, forcément la formation sera moins, heu ou, heu, l la vidéo aura moins de contenu?
Non. O Alors moi dans mon cas, les formations que je paie, c'est les formations que vous allez pas trouver sur internet. Des formations que vous allez pas trouver sur YouTube et heu, bah, je cherche. <chuckles> Il y a pas il y a pas plus simple que ça, que de chercher, quoi. <chuckles>
Mais comment vous le savez? Comme quoi? Sur, heu, un langage de programmation par exemple ou c'est ça? Quel genre de formation?
Non. Non, c'est pas sur ça, c'est sur les smart contract, c'est sur les c'est sur les cryptos, c'est sur les, heu les meme-coins aussi.
Et on peut pas apprendre ça sur internet, gratuitement?
Il y a des choses qu'on va pas trouver et enfin, il y a des choses dans cette formation qu'on va pas trouver sur internet, quoi. OK, vous voulez que je vous explique, heu, en détail la pro la programmation, heu, procédurale, la pro oui, bah, justement, c'est ça qu'on va pas trouvé quoi.
Alors, quel genre de chose? Non pas en détail mais heu comment, heu